Ya biliyorsun artık böyle hepimiz akıllı telefon kullanıyoruz ve, işte, içinde böyle uygulamalar var. Eee, belli işte, içerideki telefona özel. İşte ne bileyim Google dükkanı ya da ne bileyim işte Apple'ın kendine ayrı bir dükkanı var. Ve işte program indiriyoruz ve, hani, şey var abonelikler var ya, yani o tarafta ben bu durumdan biraz muzdaribim ve kendime biraz böyle sinirliyim. Çünkü yani s küçük küçük böyle her şeye üye olmuşum. E, tabii ki bazılarını da kullanıyorum. Mesela, yani, hani, eee, işime yarayan şeyler de gerçekten var ama hani, o tarafta baktığımda böyle küçük küçük şey, ne bileyim. Bir de şey var, işte, hani, eee, artık şey Euro üzerinden. Eee, yurt dışına taşındım ve Euro üzerinden, eee, ödemek zorundayım. Hani, Türkiye'de iken böyle, eee, pardon, eee, yani öyle bir durum da var. Hani toparlanıyorum. İşte, ımm, €5, €3, €10, 25€ şu bu falan oluyor. Mesa €250-300 böyle para harcamışım. Eee, saçma sapan bir şey olmuş. Eee, hani diyorum ki, nereye harcadım bu parayı. Bir de hani alırken de bakmıyorum. Eee, sonuçta tabii ki ödemek zorunda mıyım? Eee, ödemek zorunda o oluyorum o tarafta yani. Eee, yine, hani, kartımda bir de hani Türk k Türkiye kredi kartı. Ama hani Euro üzerinden çekiyor falan. Eee, ö öyle garip hâli var. Ha, bir de şu da var. Emm, tek bir bankada kayıtlı değil yani. Ne bileyim, işte, eee, bir, eee, bir aboneliğe ne bileyim işte bir bankayı vermişim. Diğerine başka bir bankayı vermişim. Ona para at, işte kazandığın Euro'yu Türkiye'ye gönder, o onu öde falan böyle saçma sapan bir durumun içindeyim yani. Kızgınım. Bir de varsa böyle tavsiyen artık dinleyeyim yani seni de böyle bu işten biraz kurtulayım diye. Sana dedim biraz böyle danışayım.
Evet. I hı. Pek tabii. Hı hı. Hı hı. Daha kötü. Evet. Yüksek bir miktar. Hı hı. Eh, pek tabii ki. Hı hı. Eyvah. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı.